Jadi susahnya tuh, eee, mungkin lebih gampang komunikasi ya, tapi kalau misalnya kita udah banyak kegiatan di dunia nyata
Mhm.
kayak, apa ya, eee, susah gitu buat online terus, ngabarin kayak gitu-gitu kan. Dan kayak, eee, kurang berasa gitu Kak, kadang tuh. Kadang ada tipe orang yang nggak suka teks, gitu loh.
Oh iya juga ya, heeh, bener bener bener. Iya.
Nggak suka ngabarin terus-terusan kan. Nah itu, kayaknya ini sih, mmm, eee, itu apa ya, kesulitan untuk tipe orang yang kayak gitu. Apalagi kalau orangnya ekstrovert ya, yang mungkin harus ngisi energi ketika ketemu sama orang. Nah itu iya, itu pasti dia akan energinya gampang habis kalau misalnya, eee, cuma apa ya, ditemenin secara online gitu loh, heeh. Mungkin berasa kalau video call kali ya, tapi kayak pasti hmm. Apa? <chuckles>
Hmm. Ketemu sama orang lain. <chuckles> Temenan online. Oke. Nah, itu baru aku mau tanya. Kan apa namanya, tadi Kakak sempat bilang nih, kalau misalnya dengan berteman online itu, seringkali ada orang yang males gitu dengan apa, chat gitu, kan ada video call, ada call juga.
Hmm hmm. Nah, heeh. Nah itu, kadang tuh kalau misalnya dianya gimana ya, manusia semuanya kan kayak bekerja juga, terus kayak, mmm, sibuk gitu kan. Nah, itu kekurangannya pertemanan di online meskipun tadi, eee, ni kelebihannya tuh kita bisa dapat banyak orang yang mungkin kita juga bisa apa ya, probabilitas kita nemuin orang yang bener-bener kayak 95% mirip sama kita tuh, bisa kayak gitu. Cuma, kekurangannya ya itu, ketika kita udah sibuk di dunia nyata, itu kayak kita tuh susah gitu loh Kak buat, eee, menjaga hubungan lewat teks, lewat video call, kayak gitu-gitu. Hmm, itu jadi kayak, kita juga harus meluangkan waktu kan untuk itu, kayak gitu, dan kadang pun kalau misalnya cuma lewat teks ya, itu gampang banget disalahpahamin gitu loh. Kalau misalnya kita cuma lagi sibuk nih, kita cuma ngetik, "Y" kayak gitu kan, itu kan kayak 1 detik doang. Nah, oke, O-K gitu doang, gitu. Itu pasti dikiranya heeh. <chuckles> Pasti kayak ngiranya bete, "Ih apaan sih, kok jutek banget" Pasti kan kaya gitu kan? Padahal posisinya lagi sibuk, gitu, dan mau nggak mau harus, eee, ngirim pesan suara biar enggak ada salah paham kan kalau kayak gitu.
Iya. Teks. Mhm. Betul betul betul. Oke. Betul. Oh, marah ini marah ini. Bete gitu. Ah, bener juga sih. Bener bener bener bener. Hmm hmm, mmm, oke. Kalau kayak gitu nih ya Kak ya, berarti, mmm, bisa dibilang Kakak ini lebih apa ya, condong ke temen online ya dibanding dengan temen langsung ya?
Hmm. Nah, kekurangannya di situ, hmm. Mhm.